Bene, capisco. Quindi, in qualche modo, r riesci a trarre del buono anche dal cibo, ecco. Ehm, ti fa stare bene, mi sembra di capire, condurre un'alimentazione sana. E cosa prevede quest'alimentazione, a parte la pasta con l'aglio crudo, qualche tè che ti concedi? La tendi a mangiare leggero, privilegi i carboidrati, ne mangi pochi? Come ti ti organizzi?
Eh, e diciamo con sì. Esatto. Sì. Dunque, a me piace avere un equilibrio a riguardo, però, mhmm, cerco din introdurre, mhmm, in ogni pasto, o comunque o almeno 1 volta al giorno, la quantità di frutta consigliata, soprattutto di vitamina C, magari nel kiwi, che, uhm, non so se sai, ma, uhm, contiene 1 kiwi, la quantità di vitamina C, che ne che che uhm, 3 arance non hanno. Quindi <laughs>
Capisco. Mh-mh. Ah-ah. Ah, vedi, okay. <chuckles> E quindi, giustamente, è ricco di sostanze. Ma, ehm, questa uhm, questa cosa, no, del fatto di, ehm, mangiare bene, che comunque ti dà questo senso di benessere generale, l'hai scoperto da solo, o te l'ha consigliato un nutrizionista, o un esperto?
Cioè, mhmm s sì Certo. Ehm, l'ho diciamo che l'ho scoperto da solo, ecco. L'ho scoperto informandomi. Sono una persona, certo, a cui piace davvero, informarsi su queste piccole cose. Sono un po' un nerd, del della nutrizione, ecco. <chuckles> Nei piccoli dettagli, ai dettagli più grandi.
L'hai testato, su te stesso? Okay. Eh beh Capisco cosa intendi. Poi, se ti fa stare bene, perché no, insomma. Uhm, bene, io ti ringrazio, per questa, mhmm, piacevole conversazione da cui, devo dire, abbiamo tratto degli spunti interessanti. Ti auguro una buona serata, e a presto.
Certo. Grazie di avermi ascolta Anche a te, grazie.